بُصّي، هو أنا أ كان كلّ المواقِف أنا طبعًا، أنا باستغل بقى أنا، أنا هأ كنت شخص إستغلالي في الموضوع ده، ف كنت بقي إيه، يعني أول ما أهلي طبعًا يسيبوني، تمام، أو يسيبونا، كنّا إحنا ال3 كنّا بننطلِق وندخُل جوَّه الجبال، وجوَّه الخُضرة، وجوَّه الأشجار، آه نستكشف.
إمم. <chuckles> إمم. تسكتشفوا بقى. ما كنتش بتخاف؟
بأمانة لأ، رَغم إن هُم كانوا دايمًا يقولوا لنا مش عارف في حيوانات برّية هناك، تمام، آآ بس أنا كنت باقول إيه، يعني هنتبسط إزاي يعني لو إحنا فضِلنا <chuckles> نكبَح جماح أنفُسنا كده؟
إمم. لازم تخوضوا المغامرة كلّها يعني.
آه، لازم نخوض المغامرة، واقول كنت باقول لهم <chuckles> "قُل لَن يُصيبنا إلّا ما كتَبَ الله لنا" وخلاص، يعني أدخُل وبقى إيه <chuckles> لو حصَل لي حاجة ادعوا لي، و لأ وما حصَلش حاجة يعني.
<giggles> طَب صادِفت وشُفت أي كائنات كده ما شُفتهاش قبل كده هنا؟
بُصّي، هو أنا يعني مش ك هو أنا كنت باشوف بصراحة آآ أنواع نباتات غريبة، يعني أنا كنت باشوف فِطر غريب أنا عُمري ما شُفته قبْل كده في حياتي، طبعًا يعني كان هيشيل
إمم. إمم، كنت بتصوّر الحاجات دي عشان تبقى ذكرى شوية إمم، تفتكرها؟
آه صوّرت أكتر من 1000 صورة في السفرية دي لوحدها، آه، لا، لا، لأ، من عُشّاق التصوير برضه، وكمان عشان لمّا أحس إن أنا مش قادر أسافر خلاص، أنا هاشوف الصّوَر وأعتبِر <chuckles> نفْسي سافرت ف طبعًا و وشُفت
ياه! حلوة أوي. امم <chuckles> شُفت إيه بقى غير الفِطر ده؟
كنت باشوف جُحور لكائنات، تمام، فأنا طبعًا ما <chuckles> كانش عَندي الشجاعة إن أنا هادخُل أكتر من كده، بس أ
إمم. أنا هابُص عليها من بعيد وشكرًا يعني <giggles>
آه، آه، هو كفاية إن أنا ابُص من بعيد وكنت باشوف بصراحة حشرات غريبة، تمام، عُمري <chuckles> ما تخيّلت إن أنا أشوفها وباقعُد بقى أشوف بتتحرّك إزاي وباصوّرها، ف يعني هق على القَد، بلاش مُخاطرة أكتر من كده آآ، والأحلى من كلّ ده بقى كانت البيوت المهجورة في وِسط الجبال دي.
إمم. إمم. إمم، إمم، إمم.